めちゃくちゃかかったんで、だいたいもう、あの、1か月ぐらいはもう実家に行ってましたね。実家で過ごしました。
ああ。 ああ。あ、じゃあ、もう皆さんで、そのいったん、まあ、宝塚だったらね、あの、神戸の方からそんなに遠くないから、かなりやっぱり被害っていうか、ね、あったでしょうしね。うーん。
うん。 はい。 うーん、ありました、あの、水がお水が出ないとかっていうのを聞いたし
ああ、断水になってたんですね。
うーん、そうなん、そんで、火も使えなかったんじゃないかなって思ってますね。
あ、じゃ、もう、ぜ完全にライフラインっていうか、もう、電気とか水道とかガスっていうのがもう全然ダメになってたんですね。
うーん。 あ、そうなんす、そなんす。で、もう、ま、そこにいらした方もいるんですけれども
うーん。
ま、でもね、行くところがなかったのかわからないです。あ、ま、ま、でもあたしは実家に行けたんで、まだ全然、ね、あの、お水も使えた 風呂も入れたし、良かったんですけれども、まんせら、あの、ニュースでは、ね、そういう風なもう、地震のニュースばっかりだったので、テレビでも。
そうですよね。うんうんうん。 うーん。 ううん、うーん。 いや、そうですよね。だからなんか、それをが、やっぱりトラウマに
うん、それでうん、うん。
うん、めちゃくちゃなってます、もう、<chuckles> ほんとに、あ、笑い事じゃないんすけど、ほほんとになんかもう、ちょっと言うだけでもう、あの、時の記憶が蘇ってきて、なんかもう「ああ、も、どうしよう」っていうような気持ちになっちゃいますね。
いや。 うーん。 うん。 あ。 いや、やっぱりでも、ほんとに、でも、ね、あの、結構揺れるじゃないですか、日本ってね。
はい。ま、地震大国ですよね。
で、なんかそのたね、そう、ほんとそうですよね。うーん。
うん、なので、もうね、あの、南海トラフ来るって言われてるじゃないですか、もうそり
ああ、今言ってますよね。
うん、あれが怖くって、あたしもうほんとに。またかと思ったら、もうどうしようって感じです。あの、今大阪に住んでるんで
いや うん。いや はい、いや、あれはほんとにね
うーん、あれ、あの地震なんか来たら、またあたしん、これ経験するのかな？とかって思ったら、なんかすごく気持ちがちょっと、もうちょっと揺れただけで「あっ！」てフィードバックします、もう。
怖い。 いや 怖いですよね、ってか、あの、やっぱり大きな地震を経験されてる方でないと、あの怖さって、なかなかやっぱりわからないんですよね。
うん。 うーん。

うん、いっかい来たんですけどもね、あの、ま、めちゃくちゃ大きくはなかったです。そんな高速道路が倒れるとかそんなんではなかったんですけれども、ちょっとありましたけれども、まあその時は私は全然。
あれかも。あ、うーん。 あ、うん、うーん。 あ、うん。
うん、ま、物も倒れなかったんで、そこまでの地震じゃなかったんです。はい。うんうん。
ああ、うん、ま、揺れが大きかったっていう、うん。 ね、だけど、あれをきっかけに、なんかこう、家とかマンションとかの耐震のね、性能って上がってるんでしょうかね？
うん。 うん、多分上がってると思いますね。もうあれから何10年も経つんで。うん。
ね。 うーん。なんかね、あんまり大きなのがき来ないようにって言ってもね、これほんと自然災害だけはわかんないんですけどね。
そうなんですよね。なんかこれも運のね、うちかなって思ったりはしたんするもするんですけどもね。運が良ければっていう感じですね。
ああ。 ほんとそうですよね。 ですよね。だから、なんか備えててもね、なかなかやっぱりこれって難しいんですけど、ま、ね、おっきな被害がね、出ないことをもう祈るしかないですね、これってね。
うん。 うん。 そうなんですよね。 うん、ほんとに。はい。<chuckles> なんか、うーん。ん、今日はすありがとうございました。なんか、もう、あのちょっとく暗い話で申し訳なかったですけれども、ありがとうございました。あの聞いて頂いて良かったです。嬉しかったです。ありがとうございました。失礼します。
いや。 いや。 いや、とんでもないです。あのシェアして頂いて、どうもありがとうございました。ありがとうございました。